อืม อันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับ เพราะ เพราะว่า โอเค งาน งานอย่างงี้เนี่ย เอ่อ ผู้ ผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ทำ แต่ว่าผมก็งงว่า ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาควรที่จะถาม หรือว่าเขา เขาควรที่จะถามให้แน่ใจว่า โอเค เขาควรที่จะทำอย่างงี้ไหม? หรือเขาควรที่จะทำแบบถูกต้องไหม? แบบว่าเขาควรที่จะถามเยอะกว่านี้นะครับ ถ้าเป็นคนที่ละเอียดจริง ๆ เป็นคนที่ต้องการ เอ่อ คำตอบยืดยาว เขานี่แหละควรที่จะเป็นคนที่ต้องเริ่มก่อน เขาควรที่จะต้องเริ่มถามด้วย ใช่ ซึ่งมันแปลกมาก ๆ <laughs>
อืม ค่ะ อะฮะ เออ นั่นน่ะสิ แล้วเขาก็มาบอกเราว่า "เราไม่อธิบายให้ละเอียด" อ้าว เราก็ไม่ เราก็คิดว่า มันเป็นเรื่องปกติไหมอะที่ซักผ้าคนก็ต้องรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่า ต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาว ใช่ไหมคะ อันนี้เราอาจจะแบบเหมือนเข้าใจไปเองเหรอ หรือคนเราส่วนใหญ่ความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารมันไม่เท่ากัน เราก็ไม่รู้อะค่ะ เราก็เลยคิดว่าในมุมของเรา เรา เราอาจจะทำประจำอยู่แล้วเนาะ เราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับเขาคือ การซักผ้ามันก็แค่เอาผ้าใส่เข้าไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อืม ใช่ ๆ ใช่ ถูกต้องเลย อืม ครับผม อืม ๆ ใช่ ๆ แต่ แต่ว่าผมมองว่าเขาไม่ ไม่ยอมถามต่อ แล้วก็เขาเลือกที่จะนิ่งเฉย ทำ ทำให้เหมือนกับว่า
อะฮะ หรือ อาจจะเป็นแบบที่คุณพูดก็ได้เนาะ ว่ามันเป็นแผนเขาหรือเปล่าคะ แบบ เหมือนแบบคราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องใช้เขาซัก อย่างเงี้ย
ใช่ ๆ ผมว่าไม่ต้องให้เขาสักดีกว่านะครับ เพราะว่าไม่เข้าใจ อืม
<giggles> เหรอ? คือแบบ ทำเองไปเลย อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ อันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า ปกติคุณ 2 คนเนี่ย คุยกันแบบไหนนะครับ? แบบว่าพูดตรง ๆ หรือว่าพูดอ้อม ๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ หรือว่าการคุยปกติอะครับ หรือการคุยที่แบบอาจจะมีน้ำเสียงที่ขึ้นมาหน่อย เหมือนกับโกรธนิด ๆ อะไรพวกนี้ จะคุยยังไง? อืม
เออ อืม ฝั่งเขาเนี่ยค่ะ ไม่ค่อยขึ้นหรอกค่ะ ขึ้นฝั่งเราเนี่ยแหละค่ะ คือฝั่งเขาก็เป็นผู้ชายเนาะ เวลาที่เราโวยวาย หรือว่าเราอันเนี่ย เขาก็จะแบบเงียบ แล้วก็เหมือนอย่างที่บอกอะค่ะ ก็โยนความผิดมาที่เราว่า "ก็ไม่ได้สั่งให้ละเอียด ไม่ได้สั่งให้แบบเข้าใจ เธออะสื่อสารไม่รู้เรื่องเอง" อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ แล้วเขาก็จะเงียบไป แล้วเราก็โมโหอยู่คนเดียว อื้อฮือ คือเหมือนเขาโยนความผิดเหมือนที่เรา เราก็เลยนั่งงงว่า เออ สรุปคือเราผิด อา เราก็เลยคราวหน้าเราก็จะเก็บเอาไว้ว่า เออ เดี๋ยวเราจะสั่งให้เรียบร้อย อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ โอ้โฮ อืม

ที่ ที่ ที่จริงเนี่ย ก็ไม่ได้ผิดที่ฝั่งคุณนะครับ เพราะว่าการ อย่างซัก ซักผ้าเนี่ยผมว่า เอ่อ การที่เราจะรู้ว่า โอเค เราไม่ เราควรที่จะแยกผ้าขาว ผ้าสีนะ เป็น เป็นสิ่งที่ อ คนเราก็ควรที่จะรู้นะครับ เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ่อ การ การที่เขาแบบว่า โอ้โฮ นิ่งเฉย หรืออะไรพวกนี้เนี่ย ผมว่ามันแปลก ๆ หน่อย เออ
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แปลว่าเขาอาจจะแบบว่ามีแผนแล้วแหละ ถ้าอย่างงี้ ใช่ไหมคะ คือเหมือนแบบ <tsk> เอ่อ เหมือน เหมือนทำ แบบทำไม่เรียบร้อยอะค่ะ แล้วทำให้เราเนี่ยโมโห แล้วคราวต่อไปเราก็จะได้ทำเอง ไม่ต้องไปใช้เขา อย่างงี้เปล่าคะ?
ใช่ ๆ อืม ครับผม ใช่ แบบนั้นเลยครับ
โอ๊ย! แผนสูงนะนี่ เออ
ใช่ แต่ว่าถ้าอยากจะให้แก้ แก้ที่แบบว่า อ่า ต้นเหตุก็ได้ เราลองแบบว่า อ่า ส่งเป็นข้อความดูก็ได้ ให้เขาแบบจำขึ้นใจเลยนะครับว่า โอเค ผ้าเนี่ยต้องซักกี่โมง ต้องซักตอนไหน บาง บางทีถ้าเราพูดเป็นคำพูดมันอาจจะยาว ใช่ไหม คุณก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะ มันไม่ค่อยสำคัญ แต่การที่ส่งข้อความเนี่ย เราสามารถที่จะส่งแบบยาว แบบละเอียดเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ ใช่ ๆ ๆ เขาจะได้สามารถที่จะจำได้ อา
ค่ะ อืม โอ้ ค่ะ อา ค่ะ อา อันนี้ อันนี้ ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะอันนี้ อือ ไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่า บางทีก็รีบ ๆ เนาะ ก็คือตะโกนบอกเอาว่าแบบ เออ อะไรอย่างเงี้ย "ซักผ้าด้วยนะ" ก็คือมันอาจจะสั้นไปจริง ๆ อะเนาะ เอ่อ บางที ใช้วิธีคุณบอกดีกว่าคราวหน้า เออ ไม่น่าจะเกิดปัญหาแล้ว ท นี้จะ ละเอียดยิบเลย "เธอซักผ้าด้วยนะ ซักตอนกี่โมงนะ เดี๋ยวตอนนี้อะฉันจะกลับบ้าน ตอนกี่โมง แล้วก็แยก ผ้า ขาวออกกับผ้าสีด้วยนะ แล้วใช้น้ำยาตัวนี้ ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มตัว นี้" อย่างงี้เนาะ ละเอียดไปเลยใช่ไหมคะ?
อือ ๆ ๆ ครับผม ใช่ ๆ ใช่ ส ส่งเป็นรูปเลย ส่ง ส่งเป็นรูปน้ำ เอ่อ ยี่ห้อเลยครับ แล้วก็ส่งดูเลยว่า โอเค แยกในตะกร้านี้นะ แล้วก็ส่งไปดูเลยว่า โอเค อ่า 4 โมงนะ 5 โมง ก็ว่ากันไปเลย เขาจะได้ทำได้ เขาจะได้ไม่ต้องมาอ้างไง จะ จะได้ไม่ต้องแบบ อุ๊ย! นิ่งเฉย "อันนั้นมันคือความผิดเธอนะ" อะไรประมาณนี้ อันนี้จะไม่มีอะไรเลย
<chuckles> เออ ค่ะ อะฮะ ค่ะ เออ เออ เออ ใช่ มาโยนความผิดให้เราเฉยเลย แล้วก็บอกว่า เราอะพูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่ละเอียด เออ
ใช่ ๆ ถูก ถูกต้องเลย
อันนี้ก็คือ อันนี้ต้องขอบคุณเลยค่ะ วิธีนี้คือคิดไม่ถึงเลยว่า เอ่อ เราส่งเป็นข้อความก็ได้นี่นะเนาะ แล้วเราก็ส่งแบบละเอียดไปเลย แล้วถ้าเกิดเขาเถียงเนี่ย เรามีหลักฐาน ใช่ไหม?
ใช่ ๆ